أنا في حاجة مضايقاني أوي اليومين دول، ومحتاجة يعني أتكلّم معاك فيها عشان تدّيني نصيحة كده، وتقول لي ممكن أعمل إيه؟
طيب قولي لي إيه ال إيه الحاجة دي؟ إن شاء الله أقدر أساعدِك يعني.
بُص يعني أنا مِبطّلة السجاير بقي لي فترة، وفعلًا يعني مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا باللي أنا وصلت له ده. بس أنا عندي مشكلة، إن وقت التوتُّر، أو العصبية، أو القَلَق، بابقى لازم أكون بارجع لها مرّة تانية. وباقعد بقى أعيد المحاولة بتاعة إن أنا أبقى بابطّل دي من أول وجديد. يعني بمُجرّد ما يحصل أي مشكلة كبيرة عندي يعني، لازم ألجأ لها مرّة تانية، و و وارجع يعني على طول. آه، أنا عارفة إن أنا كده، كده يعني باحاول أبطّل، و وباجي على نفسي تاني وابطّل تاني وكده. بس أنا الموضوع ده مضايقني، إن كل ما يكون في حاجة آآ متوتّر م موتّراني، مشكلة كبيرة، لازم أرجع لها مرّة تانية.
إمم. أنا يعني حاسس بيكِ، ومقدّر طبعًا إن أنتِ زعلانة إن أنتِ آآ يعني أي موقف بسيط أو كبير، بترجعي على طول أو بتستسلمي لل للتدخين. ن أنا مقدّر كده، وما تقلقيش. آآ طيّب، أنا عايزِك تقولي لي كده يعني آآ ال ال أنتِ يعني أوّل ما بتتوتّري، أو أوّل ما بتبقي متضايقة، ما بتفكّريش تعملي حاجة تانية غير إن أنتِ تشربي سج يعني بتحسّي إن هي اللي بت زي ما بيقولوا بتفِش غُلبِك؟
آه، يعني باحس كده إن هي بت يعني هتهدّيني بشكل أو بآخر. يعني باحس إن هي لا لأ أنا محتاجة دلوقتي كده أبقى باشرب سيجارة، علشان أبقى هادية بشكل بشكلٍ ما يعني. ما أعرفش أصلًا هل دي حاجات بس هي في دماغي، والّا هل فعلًا هي ممكن تكون بتهدّي شويّة؟ بس يعني دي أوّل حاجة بافكّر فيها.
إمم، تمام. يعني أنتِ على طول أوّل ما يبقى في توتّر، أو في أي مشكلة، ب على طول بتلجئي لل للسجائر. طيّب، أنتِ بعد ما بتشربي الس السجاير دي، يعني أنتِ بتشربي مثلًا آآ سيجارة، 2، إمتى بت يعني بتحسّي بإيه بعد ما بتشربيها؟ بت بارتياح، أو شعور بالذنب؟ بتحسّي بإيه؟
لأ، باحس إن م يعني ما بيجيليش شعور بالذنب لأننا بنبقى في وسط ال ال المشكلة، أو في وسط التوتر فخلاص مش بافكَّر خالص في احساس الذنب، بس بافكَّر إن هي بتهدّيني وبابدأ بقى أشرب كتي كتير يعني اللي هو بابدأ اللي هو ات at at least في اليوم اللي أنا خلاص بقى بارجع فيه تاني ده اللي هو بجد باشرب كتير جدًا.
آه، امم، يعني أنتِ ب ب الموضوع بيفتح معاكِ جامد في موضوع إن أنا أ اشرب و وخلاص بقى أنا يعني متضايقة وزعلانة وعايزة حاجة م تخليني ما ارتاح، فبترجعي على طول للسجاير، أنا مقدَّر إن هي يعني حاجة م مزعلاكِ وحاجة مضايقاكِ إن أنتِ على طول بتستسلمي بسرعة لموضوع السجاير ده، أنا مقدَّر، طيب آآ، يعني أنتِ في حاجات عملتيها جربتِ تعملي أي حاجة عشان توقفي ال ال العادة دي؟ وهل الحاجات دي نجحت معاكِ والَّا فشلت، أو يعني قولي لي كده المحاولات اللي أنتِ عملتيها؟
أيوه، بالضبط. بُص، هو أنا كده كده يعني لما باجي بابطّل سجاير بابقى بقى باعمل شوية حاجات كده آآ، في الأول علشان ابقى يعني م يعني ما انتكسش بسرعة أو ما اضعفش بسرعة، فاللي هو مثلًا بابقى باشيل بقى كل الحاجات بتاعة السجاير، والأجهزة بقى اللي هي ال
اهم. المحفّزات اللي هي الولّاعة وال آه، والطفّاية والحاجات دي يعني، اهم.
بالضبط كده، كل الحاجات دي باشيلها من البيت باحاول ما اكونش باحتّك أو باقعد في ناس بيبقوا بيشربوا سجاير كتير في مكان مقفول، يعني باحب حتى لو كنت مع صحابي بره أو حاجة، لازم نبقى في مكان مفتوح، علشان ما اتأثرش أوي بالدخان، وما يخلينيش اضعف يعني، <clears throat> حاولت مرة أجيب ي باحاول كمان إن أنا امشي أو اجري في الشارع كتير، يعني في أول ل لمَّا اكون باقرر إن أنا هابطل، لازم أمارس الرياضة يعني، لازم أكون بامشي كتير أوي، وباتبسط بصراحة بال <tsk> يعني باحس كده إن في الأول بتاع اللي أنا خلاص قررت إني ابطل الأيام الأولانية، باحس إن أنا يعني صدري بينضف كده، وباعرف أتنفس احسن، و الرياضة كمان بتبقى بتساعدني كتير أوي، إذا كانت المشي أو الجري فبتبقى صعبة في الأول طبعًا عشان النفس وكده... بس بعد كده باحس إن هي
إمم. إمم. آه آه طبعًا بتحسي إن أنتِ جسمِك صحي أكتر، آه.
بالضبط كده، فباحس إن أنا جسمي فعلًا بيعرف يتنفِّس كده، فبافضل بقى شوية كده لحد خلاص ما
جميل. طب والحاجات دي نجحت معاكِ؟
هي نجحت معايا، يعني نجحت معايا، بس أنا يعني باعملها كتير أوي يعني، بس هي بصراحة بتنجح معايا وبتجيب وبتجيب يعني رد فعل كويس إن أنا أكون بابطّل يعني لفترة.
جميل، طيب أنا عايز أسألِك، أنتِ لما بتبقي متوترة أو أي حاجة، آآ، ما ما فيش حد عندِك في البيت مثلًا تتكلمي معاه، تقولي له أنا متضايقة، أنا زعلانة، يعني ت ت ت يعني زي ما بيقولوا كده ت تفضّي ال ال مشاعر الغضب اللي عندِك؟ لأن على فكرة الموضوع ده لو أنتِ جربتيه هت تحسي إن أنتِ يعني ال ال لحظة الانهيار بتاعتِك لما تبقي مثلًا في أي لحظة توتر أو أي حاجة، لو اتكلمتي مع حد ممكن يف يعني يمتص الغضب بتاعِك ده، وما تستسلميش لموضوع السجاير، جربتِ تعملي كده؟
آآ، بُصّ بصراحة آه، يعني هي فكرة حلوة، بس أنا ما جربتش إني أعمل كده قبل كده، عشان باحس إن ال الحاجة بتاعتي أو المشكلة بتاعتي إذا كانت ح ليها علاقة بالشغل مثلًا، فباحس إن اللي هُم يعني ما حدش هيبقى بيفهمني في التفاصيل بتاعة الشغل، بس هُم فعلًا ممكن يفهموا المشاعر، هُم مش لازم يفهموا برضو آآ
بالضبط، بالضبط، هي المشاعر، إحنا بنتكلم في المشاعر، أو مش بنتكلم في أساس المشكلة، بنتكلم إن أنتِ متوترة دلوقتي، فإحنا عايزين نمتص التوتر ده، نعمل إيه؟ تروحي تكلمي مثلًا والدِك، والدتِك، أخواتِك، أولادِك، زو أي حد أنتِ بترتاحي في الكلام معاه، هي يعني هتلاقي إن أنتِ في في في لحظة كده ال ال الغضب اللي عندِك والتوتر، آآ، بي بي بيروح بالتدريج كده. آآ، وبرضو ما ت يعني أنتِ تبقي ام أنتِ أنا متوترة دلوقتي مثلًا، خلاص أنا ما ما ما أقعدش وحدي، أتحرك. آآ، يعني في قاعدة بيقول لِك اللي هي قاعدة ال ال90 ثانية، اللي هو أنتِ مثلًا آآ، أول ما تبقي أول ما ت يبقى في توتر أو في أي حاجة أو حاسة إن أنتِ بدأتِ تضعفي لموضوع السجاير ده، بتاخدي نَفَس عميق لمدة 4 ثواني، بعد كده تحبسيه مثلًا ثانيتين، وتطلعيه س طلعيه مثلًا في 6 ثواني، وتكرريها 5 مرات. الموضوع ده يعني أنا باقوله بالكلام، بس لو أنتِ جربتيه بجد هتحسي إن أنتِ بتعملي refresh لنَفسِك بطريقة جميلة جدًا، يعني الناس كتيرة أوي بتقول لِك أنا أول ما باحس بتوتر باغمض عيني، باخد نَفَس، ب باكتمه، باطلعه، وأكرر الموضوع ده، الموضوع ده بي بيقلل التوتر وبيصفي ذهنِك من أي حاجة ممكن تخليكِ تضفعي ت تضعفي، برضو عايز أقول لِك إن أنتِ ممكن تتحركي، أي مشكلة كده إتحركي، إمشي، آآ، إجري، مثلًا في مشكلة عندِك في الشغل، إمشي من المكان اللي عامل لِك المشكلة، فيه مشكلة عندِك في البيت، انزلي من البيت، إتمشي شوية، روحي السوبر ماركت، روحي إتمشي شوية في الجنينة، ال ال الحركة برضو أنتِ جواكِ طاقة، جواكِ مثلًا غضب أو جواكِ قلَق وتوتر، إتمشي، إسمعي مثلًا مزيكا أنتِ بتحبيها بتخليكِ مبسوطة، أنتِ بتبقي في لحظة التوتر دي عايزة تسمعي حاجة أو تشربي مثلًا السجاير دي بتعمل لِك ب طبعًا طبعًا هي بتزود ال هُرْمون السعادة الدوبامين، وطبعًا النيكوتين والحاجات دي طبعًا بتزود ال ال الراحة شوية وبتزود السعادة، أنتِ حاولي تعملي حاجات طبيعية، آآ، تعمل لِك السعادة دي، اسمعي مزيكا، آآ، ز زي ما باقول لِك، كلمي حد أنتِ مثلًا بت بترتاحي في الكلام معاه، آآ، برضو اتحركي، آآ، روحي يمين، روحي شمال، إنزلي إتمشي، إجري، آآ، لو أ التوتر السجاير مش هتحل الموضوع ده.
إمم. إمم. اهم. اهم. اهم، أنا بصراحة يعني ممكن اعمل فعلًا الحاجات دي.
فالإرتياح المؤقّت اللي أنتِ بتحسّيه ده زي زي فكرة كده مثلًا إن أنا إيه آه آه آه الحاجات دي فعلًا ممكن تلاقيها كده آآ، صعبة في الأوّل، يعني أنا عار يعني خلّينا كده مثلًا إحنا في مشكلة توتّر دلوقتي حالًا حتعملي إيه، أوّل حاجة هت ت أوّل حاجة ت تعملي حركة اللي هي 90 ثانية تاخدي النفس، وتعمليه لمدة 5 مرّات الموضوع ده، تتحركي تسمعي م تسمعي مزيكا آآ، تغسلي وِشّك بش بالمَيَّة كده آآ، ت ممكن ت ت تصلّي مثلًا ركعتين كده اللي هو يا رب اهديني، يا رب اصلح حالي، الحاجات دي كلّها افتحي شبّاك كده مثلًا، وخدي بقى يعني خدي من الطبيعة شويّة، الموضوع ده بجد يعني ممكن ي يحل معاكِ المشكلة دي والَّا أنتِ شايفة إيه؟
آه طبعًا، يعني أنا فهمت من كلامك إن أنا أركِّز على ال التوتّر نفسه وأبقى آمم، يعني اركِّز في الحاجات اللي ممكن تكون هتبقى بتساعدني أتخلَّص من التوتُّر، اركِّز فيها اكتر من ما ابقى بانجرف ل ل لإن أنا أروح للسجاير على طول أو كده، ف فعلًا يعني موضوع ال موضوع النَفَس هيبقى بالنسبة لي مهم أوي وممكن أجرّبه، وهو فعلًا فعلًا بيساعد في أوقات كتير.
انسي المشكلة خالص، آه. طبعًا يعني إن أنتِ ت تلاقي إن صحتِك كويسة، وقادرة مثلًا ت تمشي، قادرة ت ت ت تطلعي، تروحي مكان هنا والّا هناك، هتحسي إن أنتِ آآ إن إن الإنسان يحس إن صحته كويسة دي، آآ بيديه دفعة لقدام ب يعني دفعة فظيعة جدًا، إن أنا صحتي كويسة وصحتي زي الفل، السجاير أنتِ لو شربتيها أنتِ بتشوفي الناس في الآخر ولما بتشرب السجاير، بي بي بيبقى صحتها بعد كده عاملة إيه، بيكح ومش عارف وبلغم ومش بلغم ويقعد بقى، يبقى نفَسُه مش قادر ومكتوم ومش قادر يطلع السلم، طيب أنا ال هل المشكلة اللي أنا عملتها اللي حصلت دي مثلًا، المشكلة اللي عاملة لي توتر دي، هي حاجة زمنية فهتخلص كده، كده النهارده، بُكرة، كده كده هتخلص، لكن تأثير السجاير مش هيخلص.
أيوه فعلًا هو أنا أصلًا اللي خلاني يعني وأنت بتقول ال إن الناس بتبقى تعبانة وكده، أنا اللي خلاني أبقى باقرر إني أبطل سجاير، إن هو إن والدي كان تعبان جدًا منها ويعني، دخل في حاجات كتيرة جدًا وعمل عملية قلب مفتوح منها، فهو ده أصلًا لما لما لما شُفت ده بيحصل، وشُفته بعيني وكنت عارفة إن هو سببه السجاير، فهو ده اللي خلاني أبقى بابطل، وأبقى بجد عايزة أبقى يعني، خلاص بابقى ما أقربش منها مرة تانية.
آه. الف سلامة عليه آه. جميل، جميل إن أنتِ عندك يعني آآ دافع يخليكِ ما تقربيش منها تاني، أنا زي ما باقول لِك كده أنتِ اتعرضتِ لأي حاجة من التوتر، سيبي المشكلة اللي عاملة لِك التوتر دي وركزي في التوتر نفسُه، عايزة أتخلص من التوتر، آخد نفَسي، أطلع أتمشى، أفتح الشباك، أسمع مزيكا، أتكلم مع حد أقول له ده أنا م زعَّقي، زعَّقي براحتِك خالص، آآ قولي له أنا عندي مشكلة وهازعَّق، وم يعني متغاظة أوي وعايزة أفك يعني عايزة أفُك عن نفسي وعايزة أفش غلبي، هو طالما شخصية أنتِ بتحبيها وهو بيحبِك، فعلًا هتلاقي الموضوع آآ بيدوب كده، زي التلج لما بيدوب كده.
أيوه عندك حق، أنا بصراحة يعني باحب أشكرك أوي، أوي، أوي، على النصايح دي، و وهابدأ أعمل فيها على طول، علشان أبطَّل العادة السيئة دي. شكرًا ليك.
العفو، أنا تحت أمرِك في أي وقت.